Also, wow. Also das heißt, ihr seht euch super selten? Also in in echt, sage ich. <chuckles> Natürlich kann man immer über Video ja. Wie wie wie oft so?
In echt sehen wir uns ja. wir versuchen die Pause, äh, wir versuchen die Pause, zwischen wann wir uns sehen, nie länger als 3 Monate werden zu lassen. Wir sind beide selbstständig, deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut, das einzuhalten, ähm, was sich natürlich auch zu lang anfühlt. Aber es gibt auch Fernbeziehungen, wo die Partner sich irgendwie 6 Monate lang nicht sehen. Das ist natürlich extrem.
Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
Ähm, das versuchen wir jedenfalls. Es gab auch schon mal Phasen, da habe ich es dann geschafft, äh, nach 2 Monaten wieder rüber zufliegen oder er halt hierher. Wir wechseln uns immer 'n bisschen ab. <chuckles> Ja, also das ist so ungefähr der Rhythmus.
Oh. Ah. <giggles> Okay, ähm, ist das so ist das ausgeglichen? Also ist das so 50 50 dass er dich besuchen kommt oder würdest du schon sagen, du bist öfter da oder er ist öfter da? Wie ist das so?
Absolut 50 50 bei uns. Also wir wechseln uns tatsächlich immer ab. Wenn der eine da war, dann weiß man, okay, danach dann wieder andersrum.
Okay.